Nah, wajar sih ya kalau Kakak itu ngerasa curiga apalagi nih perubahan sikapnya sangat drastis gitu ya, Kak. Yang awalnya sangat fokus untuk komunikasi, lama-lama jadi sibuk main HP, abis itu bales chat bahkan sampai senyum-senyum. Bahkan tadi Kakak sampaikan kayak ingin dijemput di kantor tapi dia lebih memilih kayak, "Nggak papa, nggak usah aku lebih memilih untuk sendiri," dan Kakak bahkan untuk bertanya ke mana pun, dia kayak jawabnya, eee, "Nggak kok," gitu ya. Tapi padahal sebenernya dia ada mau pergi. Nah, kalau saran dari aku ya, Kak, ya, eee, mungkin Kakak bisa tuh cayak kayak komunikasi lagi secara terbuka. Misalnya, tadi kan memang sebenernya Kakak sudah mencoba ya, Kak, kan mungkin dia lebih berkilah gitu kan. Nah, ada baiknya coba komunikasinya itu secara terbuka di saat kayak Kakak cari momennya baik itu mau baiknya sih di rumah sih ya, Kak, mau itu sediakan kayak tiba-tiba bawa makanan atau gimana, bawa makanan kesukaan dia gitu, atau mungkin Kakak menyia menyiapkan makan malam atau makan siang. Nah, mungkin hal-hal yang agak menyentuh gitu atau mengasih bunga gitu, Kak. Nah, hal-hal itu mungkin bisa Kakak coba. Terus nanti, eee, setelah itu kayak Kakak pastikan lagi kayak, "Aku ngerasa kamu gini gini, eee, dan aku ngerasa kamu gini gini," gitu kan. Setelah Kakak sampaikan perasaan Kakak, eee, Kakak sampaikan tuh, "Aku pengennya kita gini gini gini, nah apa bener nih perasaan aku ke kamu?" gitu, secara dipastikan dulu nih, Kak, tapi kalau memang dia masih kayak, "Nggak ada kok gini gini," tapi Kakak melihat perubahan dia, nah itu bisa, Kak, kayak mengecek HP-nya bukan hanya melalui komunikasi WhatsApp gitu. Sekarang kan banyak komunikasi bisa melalui kayak Shopee ada chat-nya, GoPay ada chat-nya, gitu kan. Nah, TikTok juga ada chat-nya, Instagram juga ada. Nah, coba bisa kayak, eee, saat ngobrol itu Kakak bisa kayak, "Oke, kalau memang kayak gitu, eee, kamu buktiin dong kalau memang nggak ada, kita buka sama-sama aplikasi yang kamu pakai selama ini." Nah, itu bisa tuh, Kak, dikomunikasikan. Kalau dengan hal ini Kakak pengen nyoba nggak? Atau memang udah pernah nih sebelumnya?
Iya. Bener banget, Kak. Iya, bener. Iya, heeh. Boleh tuh, Kak. Ya. Oh, gitu. Mmm. Oke. Benar sih. Oh, iya bener juga ya.